Sì, a me piacerebbe vedere l'aurora boreale. Me io cioè io c'andrei là, diciamo d non solo per i posti, diciamo che mi piace, diciamo molto il paesaggio, diciamo, ehm, che che esatto. Ma poi ecco perché vorrei vedere l'aurora boreale, mi piacerebbe ecco molto andarla a vedere.
Ma wow. Sì la na contaminata, sì. Fantastico, ci credo, ci credo. Eh lo so, lo so. E ti dirò che la mia lista è lunghissima. Altro saggio viaggio dei miei sogni sa è, uhm, visitare il Mag Madagascar.
Sì, sì, sì. Ma bello, Madagascar.
Okay, allora io non sapevo neanche dell'esistenza, ti dirò, dall'alto della mia ignoranza geografica. <chuckles>
<chuckles> Sì. <giggles>
Eh, sapevo esistesse, ma non dove fosse né nie è stato grazie al film. <chuckles>
Sì. Al film Madaga eh immaginavo, immaginavo.
Sì. <chuckles> Ma poi dal lì, lì è nato un interesse, quindi sai, inizia a documentarti, a capire, quindi, a vedere la natura, ehm, cioè è qualcosa di incredibile, di affascinante, no?
Certo. Certo. Mhmm Certo. E
Sai quando ero più piccola pensavo sempre di che volevo visitare l'Australia, me ma è passata la fantasia perché con tutti quegli animali pericolosi. <chuckles>
Quei rettili, ecco. <giggles> A me a me un altro paese mi piacerebbe visitare un po' diciamo gli Stati Uniti, però ecco dalla parte, sai appunto della California, questi posti più molto soleggiati. Questo qua qua mi piacerebbe ecco andarci soprattutto in estate. Sì, sì, esatto, esatto, esatto. Sì, sì.
Sì, sì, certo, bello, sì. Anche Florida, no. Miami, tutta questa parte. Sì, bellissimo. Ah guarda, starei ore con te a parlare di questa cosa, ma ti devo salutare, mi dispiace, scusami. <chuckles>
<chuckles> Niente, dai, va be
E continuiamo continuiamo a sognare i nostri viaggi, no? <chuckles>
Sì, continuiamo un po' a sognare, immaginare, che tanto prima o poi diciamo che arriviamo un po' tutti, no, alla nostra meta dei sogni, questa è
Certo r riusciamo avverarli, certo che sì. Ti ringrazio per la chiacchierata. Eh? Buon pomeriggio tesoro. Mh, ciao, ciao.
Certo, questo è è l'importan grazie a te, dai. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao.

Ah bello. Qu e e questa è una meta <chuckles> dato proprio questo ti dicevo che a me piace perché cioè questa è una meta a cui ispiro, ecco, un giorno. <chuckles>
E anche tu condividi? Sì. E allora ti dico di ehm, io da tutti i punti di vista, cioè la cultura giapponese è spettacolare, okay. A livello gastronomico è imbattibile a mio avviso, okay. Ehm, a te piace il sushi, i nigiri, tutte queste cose?
Beh, bella, è bella. Vero, sì, sì. A a allora no non l'ho mai provati, però qualcosa diciamo in giapponese l'ho a l'ho già provato e diciamo che poi anche siccome penso che anche proprio la cultura giapponese, il cibo è molto anche colorato, è proprio pieno di colori, no, ehm, questa cosa mi piace molto.
Sì, sì, sì. Ma anche sai cosa c'è: ehm, che non è solo un un evento, ehm, che uno riporterà per sempre con sé nei ricordi, ma sono proprio esperienze personali, capisci?
Certo. No, ma e ma infatti io penso che cioè, io secondo me i viaggi cioè li vedo in quest'ottica, no: cioè, che sono esperienze, ecco, non sul fatto, ecco, che tu ti devi fare, no, ehm, guarda il viaggio che è tutto preparato, organizzato, va bene, ma secon me sono proprio o no? Esatto.
Di stare spiaggiato, no, tipo nell'hotel con tutto incluso, no, no, no. Allora
No, no, secondo me secondo me i viaggi sono esperienze da vivere e bisogna viversele, ecco.
allora io io non disdegno gli hotel all-inclusive, okay, però, ehm, più quando tu sei stressato dal lavoro, vai via 2 giorni e stai lì che non ti devi preoccupare di nulla, stai in piscina.
Sì. Esatto. Esatto, al <exhales> e ma infatti questo ecco in questo diciamo in questo in quest'ottica la vedo come viaggio, no, viaggio per diciamo per staccare la spina, no. Però poi quando tu ti organizzi un qualcosa, ecco, per andare in un certo posto, un sogno, que cioè io quello di soma è un'esperienza secondo quella è vivere un'esperienza, esatto.
E vivere un'esperienza, esatto. E io poi tra l'altro <giggles> io tra l'altro vorrei indossare anche i vestiti tradizionali, imparare, uhm, la ce a partecipare alla cerimonia del tè, capisci. Quindi, sì.
Ah quindi okay, beh. Ah, sì, sì. A me sai cosa piace: mi piace molto del del Giappone anche quel periodo dove ci sono i ciliegi in fiore, bellissimi.
Ah, sì, sì, sì, A parte che considera che qu qua a livello anche di templi è qualcosa di spettacolare, okay?
Eh. Sì sicuramente.
Ehm, poi, ehm, gli altri 10 giorni sarebbero dedicati al mhmm, al al girare diciamo non solo le parti più famose della Thailandia
Okay, okay bello.
perché comunque l'idea è, ehm, sfruttare il fatto che comunque il viaggio è costoso però almeno godersi il tempo, no?
Certo. Ah beh quindi diciamo in sostanza ecco tutto questo diciamo questi <smacks lips> questo via cioè, uhm, esperienza ecco, diciamola così, no, tu la impiegheresti per diciamo per ehm, mhmm, per vedere ecco diciamo una parte orientale del mondo, giusto?
Non s sì, sì, sì, ma allora, ehm, quindi ti dicevo, quindi questi 10 giorni Thailandia, anche se, ehm, in realtà, ehm, poi i successivi 5 giorni li vorrei dedicare al Vietnam, Vietnam.
Sì. Ah, sì, sì.